Mmm, aku pengen cerita dan coba minta saran nih sama kamu.
Iya, silakan boleh, mau minta saran apa?
Iya, jadi gini, aku tuh sebenarnya lagi ada, mmm, permasalahan dengan temen dekat aku, itu terkait dengan uang, gitu. Jadi, eee, kronologisnya aku tuh dulu sempat pinjam uang ke teman aku untuk, mmm, membiayai suatu hal kan. Dan aku tuh dulu pinjam ke teman aku tuh memang berkesan agak maksa, karena memang, eee, secara finansial yang menurut aku mampu dan akan menolong aku tuh dia, gitu kan. Sehingga dia pun mau memberikan ataupun meminjamkan uangnya sama aku gitu. Dan, mmm, salahnya aku adalah aku berani menentukan tanggal, gitu. Berani menentukan tanggal karena, eee, jujur aku di sana agak egois ya, agak t terkesan memaksa karena memang aku kepepet banget waktu itu. Dan, mmm, setelah jatuh tempo pada tanggalnya, aku tuh belum ada uang sama sekali gitu dan, mmm, aku kayak, eee, coba untuk, eee, bisa bilang minta maaf lah ke dia ya. Tapi, eee, dia tuh cuma bilang, "Ya udah nggak apa-apa, nanti aja kalau misalkan udah ada," gitu kan. Tapi ada perubahan, eee, sikap yang dia, eee, berikan ke aku, yang biasanya kayak suka ngobrol bareng, sekarang udah jarang gitu. Nah, aku tuh pengen minta saran ke kamu, ya gimana sih cara aku supaya bisa ngebangun lagi kepercayaan yang diberikan oleh teman aku itu gitu?
Iya. Oke. Mmm, iya? Oke, baik. Wah, gitu. Iya. Oke. Oke, baik. Ah, gitu. Oke oke. Oke, aku paham banget sama apa yang kamu rasakan dan tentang permasalahan kamu ini. Dan makasih ya, kamu udah mau cerita dan terbuka sama aku. Semoga nanti aku bisa kayak ngasih masukan dan saran yang tepat untuk kamu ya, dan bisa kamu aplikasikan agar hubungan kamu dengan teman baik kamu ini nanti bisa kembali normal lagi ya, seperti sediakala, seperti yang kamu harapkan. Nah, jadi memang kalau mau meminta maaf dengan sungguh-sungguh itu memang butuh keberanian, bukan kelemahan. Dan kesalahan itu nggak otomatis bikin kamu jadi orang yang buruk kok, dan rasa bersalah yang kamu rasakan itu memang menandakan kamu tuh punya empati yang bagus. Nah, sebelum aku masuk lebih jauh, aku pengen klarifikasi hal-hal lainnya ya. Jadi sebenarnya waktu itu apa sih yang terjadi dan peran kamu itu sebagai apa? Kenapa kok, kamu tiba-tiba waktu itu, eee, berani buat pinjam uang e banyak ke teman kamu dan itupun katu kamu bilang kayak maksa juga gitu?
Mmm. Iya. Iya, semoga ya. M Iya, ya. Mmm. Boleh. Mmm. Mmm. Iya. Mmm, jadi waktu itu aku, eee, terpaksa pinjam ya, karena aku butuh untuk biaya persalinan istri waktu itu. Dan memang sebetulnya bukan karena aku nggak tidak menabung dari awal aku menikah ya, karena memang, eee, ya
Oh, oke. Iya iya.
kuasa Tuhan juga ya, alhamdulillah ketika aku menikah itu jarak untuk, eee, apa ya, mengandung itu sebentar. Jadi begitu menikah terus ya alhamdulillah langsung diberikan kepercaya kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa ya untuk, eee, diberikan seorang anak gitu ya, eee, hamil. Di situ tuh aku bukan berarti nggak mengumpulkan uang, tapi karena uangku sudah habis duluan untuk keperluan sehari-hari dan juga membayar cicilan hutang ke bank. Karena, eee, waktu itu, eee, kami punya hutang ke bank yang cukup besar dan itu tu sebenarnya kejadian yang memang agak sensitif juga ya karena, eee, terkait dengan, eee, permasalahan keluarga yang ada kaitannya dengan kakak ipar yang membuat aku harus menanggung beban cukup banyak dan berat juga gitu. Sehingga uangku tu nggak ngumpul-ngumpul gitu.
Heeh. Oke. Wah, selamat. Heeh. Iya. Wow. Oke. Mmm, gitu. Iya iya, oke oke. Wah, aku jadi paham nih sama permasalahan kamu dan selamat ya atas kelahiran anak kamu yang pertama ya. Oke, pasti kamu bahagia dan bangga banget ya akhirnya bisa menjadi seorang ayah, dan aku turut berduka dengan yang proses tentang permasalahanmu juga tadi tentang pertengkaran keluarga ya. Apalagi dengan kakak ipar ya, yang menyebabkan kamu harus kayak pinjam uang bank gitu gara-gara permasalahan keluarga ini. Eee, terus, eee, waktu itu siapa aja yang terdampak sama kesalahan ini?
Ya, mhm. Pasti. Iya. Oke, yang terdampak dengan permasalahan ini itu adalah aku dan istri, tentunya, udah pasti ya, anak aku, kemudian adik ipar aku dan juga, mertua aku. Mereka yang paling terdampak, dan, mmm, seolah-olah aku tuh harus menutupi ataupun menyelamatkan mereka secara tidak langsung.
Ya? Oh, mertua kamu juga. Oke. Oh gitu. Jadi kamu kayak jadi superhero ya dalam, eee, dalam keluarga istri kamu ya? Jadi kamu orang baru yang masuk, dan jadi superhero gitu. Wah, luar biasa sekali sih ini. Oke, baik baik, eee, terus, eee, kamu tadi, sudah minta maaf ya sama teman kamu tadi ya?
Iya. Mhm. Iya.
Eee, itu gimana waktu itu posisinya? Waktu itu kamu berarti kan, permasalahannya adalah kesalahan kamu, kamu kayak menjanjikan sesuatu ya sama teman kamu. Kamu minjemnya maksa, dan, menjanjikan sesuatu, kalau misalnya nanti aku balikin tanggal segini, tanggal segini dengan tenggat waktu yang jelas, gitu ya. Cuman, akhirnya kamu enggak bisa. Waktu itu waktu tenggat waktunya habis, eee, posisi kamu gimana waktu itu? Apakah kamu langsung minta maaf? Dan bagaimana respon temanmu waktu itu?
Oh. Iya. Eee, aku, posisiku waktu itu, aku minta maaf lewat, eee, chat ya, lewat chat. Karena aku juju eee, gak tahu harus disimpan di mana muka aku ya, karena aku nggak berani untuk, mmm, ketemu langsung. Karena, jujur malu banget, ya, malu banget, karena ini tuh sahabat aku yang udah berteman lebih dari 15 tahun, ya.
Ya, mhm. Oke. Oh, gitu. Iya.
Ak kayak, seolah-olah, "Aduh, ini persahabatanku selama 15 tahun aku rusak hanya gara-gara ini," gitu loh. Aku sebenarnya agak sedih juga, sih. Ini, "Aduh, gara-gara aku pinjam uang, itu pertemanan ataupun persahabatanku jadi renggang seperti ini," gitu. Makanya, eee, bukan berarti aku nggak niat bayar, kan, sebenernya tuh, tapi lebih ke memang uangnya belum ada. Dan itu tuh, aku jelasin sedetail-detailnya, di chat ya, waktu itu, tapi respon dia memang cukup bagus. Maksudnya, enggak sampai, mmm, kecewa atau gimana. Jadi, ungkapannya itu, seolah-olah, "Ya udah, nggak apa-apa." Seolah memaklumi, gitu kan. Tapi kan, memaklumi itu hanya sebatas ucapan. Tapi kan aku nggak tahu, dalam hati kecilnya, apakah dia berpikir bahwa aku tuh berbohong ataupun memanfaatkan dia, atau gimana. Itu, aku jadi agak susah juga, gitu. Makanya, sepertinya dia tuh, ada krisis kepercayaan sama aku, gitu.
Oke. Mhm. Iya. Mhm. Baik. Iya. Mhm. Oh, gitu. Baik baik. Wah, aku paham banget, sih. Wah, hemat eee, sangat disayangkan sekali ya, persahabatan kamu yang sudah panjang banget, 15 tahun ya, eee, bisa renggang hanya karena 1 kejadian ini. Memang sih, kalau so masalah uang tuh bisa menyebabkan sebuah hubungan itu retak. Bahkan, bukan hanya persahabatan, tapi persaudaraan kandung pun, bisa hancur gara-gara masalah uang ini. Oke, aku paham banget sih, masalah ini. Dan, apa yang kamu rasakan juga, e sangat tergambarkan jelas sih, dengan cerita kamu. Terus, eee, waktu itu kamu cerita apa aja sih, waktu minta maaf ke dia? Apakah kamu udah secara detail menggamblangkan bahwa sebenarnya, masalahnya itu dimulai dari kakak ipar kamu, yang kamu kayak merasa terjebak dari pernikahan ini. Dan, eee, mungkin kamu sedikit curhat sama dia, gimana harusnya aku mela eee, menghadapinya. Mungkin kayak gitukah, apa gimana?
Mhm. Iya. Iya. Iya. Mmm. Heeh. Mmm. Ya, sebenarnya udah udah aku ceritain detail dan sebenarnya dia tuh udah punya gambaran tentang sifat ataupun sikap dari kakak ipar aku, ya. Mmm, karena begitu menikah tuh aku sempet ada kaget juga melihat sifat di kakak ipar seperti itu ya, tega banget gitu kan. Dan sahabatku ini dia tahu, makanya mungkin karena tahu sifat kakakku seperti itu, dia tuh jadi mau untuk menolong, eee, meminjamkan uangnya. Terus dari
Heeh. Iya. Mhm. Iya. Oh, gitu. Jadi kakak ipar jadi temen kamu nih kenal juga sa dan tahu sama kakak ipar kamu ya.
Bukan, e bukan kenal sih, tapi lebih ke aku sempat menceritakan gitu. Sempat menceritakan
Oh, gitu. Oke, mungkin karena nikah juga dia datang ya, gitu ya?
Heeh, gitu.
Oke, baik baik paham sih, Kak. Nah terus temen kamu sendiri sebenarnya finansialnya ja eee, duab uang 12 uang yang s dipinjamkan kamu itu sebenarnya uang kecil enggak sih? Kayak uang yang bebas gitu enggak sih, yang bukan kayak sampai ngebahayain dia nggak sih? Apa itu memang kayak simpanan dia atau gimana? Atau mungkin
Eee. Itu tuh aku enggak tahu ya. Aku enggak tahu itu tuh uang simpanan atau bukan, yang jelas nominalnya cukup besar. Tapi aku yakin sepertinya yang bikin dia agak, mmm, kecewa sama aku tuh kayak, eee, sepertinya kayak tabungan dia seluruhnya mungkin ya, tapi dia rela untuk meminjamkan ke aku, gitu. Makannya
Oke. Oh. Oh, berarti itu tabungan dia seluruhnya. Oh, oke oke, paham.
Heeh. Makanya dia tuh kayak kecewa, tapi mau mau marah atau gimana, dia sungkan karena aku udah jadi sahabat dia selama belasan tahun, gitu.
Oke. Baik baik, terus kamu sendiri sekarang gimana? Apakah sudah mulai mencicil dan kamu udah pernah ketemu lagi sama dia kah secara tatap muka atau gimana, udah nongkrong lagi kah?
Mhm. Nongkrong lagi pernah, terakhir. Tapi aku belum sempat bayar sepeser pun, karena memang kondisinya, aku masih repot dengan kondisi keadaan keluarga aku di sini, gitu.
Oh, gitu. Berarti belum ada pembayaran, ya. Udah berapa lama, kalau boleh tahu?
Mmm, sekitar 1 tahun, mungkin.
1 tahunan, ya. Oke, baik baik baik. Oke. Eee, oke, ini masalahnya kompleks juga, ya. Eee, oke. Ini mau minta maaf dan bangun kembali kepercayaan. Mungkin kamu bisa kayak tadi ya, langkah jelas untuk minta maaf, tadi kamu udah luar biasa, sih. Mengakui kesalahan, memohon maaf, dan berusaha memperbaiki, eee, masalahnya. Mungkin, kamu bisa kayak selalu hadir untuk dia, ya. Kayak misalnya, eee, ketika dia ulang tahun kamu sampaikan ulang tahun, ketika hari raya besar ketika hari mungkin dia hari muslim gitu, kamu sampaikan, gitu. Eee, minal dan sekalian mohon maaf ya, kayak Idul Adha, Idul Fitri, kan bisa aja kayak gitu, ya. Dan mungkin hari raya apa, kamu selalu ada buat dia. Walaupun dia dia tuh kayak responnya segimana, tetep aja kamu kayak gitu. Dan, mmm, kalau misalnya ada, mungkin harta-harta yang bisa sekitarnya dibebaskan atau aset-aset lain, mungkin sepeda motor kamu misalnya punya 2 atau 3 nganggur, bisa kamu mau, eee, jual 1 mungkin, untuk nyicil sebagian. Yang penting ada pembayaran. Karena 1 tahun kan juga udah lumayan, gitu ya. Dan, itu salah satu tindakan konkritnya sih, untuk memperbaiki dampak. Supaya, seenggaknya kayak ada usaha, gitu loh. Karena, ya masalah uang ini memang susah banget kalau misalnya nggak di segera diselesaikan. Kamu, seenggaknya Rp.1.000.000, Rp.2.000.000, atau berapalah. Mungkin di utang kamu, ada kayak manajemen utang ya, dari jumlah utang kamu, itu kamu bagi jadi 4 atau 5, dan kamu cicil secara bertahap selama 1 tahun. Jadi, seenggaknya selalu ada pembayaran lah, gitu. Dan, tetap konsistensi, gitu loh, dalam menjaga hubungan dan transparansi untuk membangun kembali kepercayaan gitu, kalau bisa seperti itu.
Iya. Mhm. Heeh. Heeh. Oh iya, heeh heeh. Heeh. Mhm. Iya juga sih, heeh. Oke. Heeh. Heeh. Oke. M baik heeh heeh. Ya. Mhm, mhm. Oke, masuk akal juga sih, saran dari kamu, ya. Karena, ya kesalahan aku itu, eee, tidak menunjukkan langkah konkrit, ya. Minimal masuk dulu berapa, mungkin ya. Karena aku, bisa dibilang, mmm, memang sedikit kayak dinanti-nanti, ya. Ya, mungkin nanti ak ba deh, kayak, untuk, eee, jual beberapa aset yang mini minimal, yang penting ada masuk dulu ke temanku, supaya dia l jadi percaya lagi ke aku, ya.
Betul Kak, mhm. Iya. Betul Kak, aset yang sekiranya emang nggak diperlukan, gitu loh. Yang nggak dibutuhkan dan nggak bakalan ganggu hidup Kakak, gitu. Oke, baik baik.
Mhm. Oke, siap. Makasih banget loh ini, saran-saran dari kamu.
Ya, senang banget bisa ngebantu Kakak, dan semoga saran dan masukan aku bisa ngebantu kamu ya, supaya bisa membangun kembali nih, kepercayaan sama sahabat kamu. Wah, oke. Baik, sekali lagi, eee senang bisa membantu dan sampai jumpa lagi.
Oke, ya. Baik, ya. Oke, makasih ya. Sampai jumpa.
Iya Kak, sampai jumpa.